.Bir de, yani, eee, şey de, eee, genellikle bununla alakalı bir yargı da vardır, ön kabul de diyebiliriz. E, Paris'e ya da Fransa'ya gittiğinde insanlar İngilizce konuşmayacaklar benimle diye de bir ön kabulle giderler. Böyle bir şey geldi mi başına, teksin.
Hı hı. Evet. Ya, evet. Hı hı. Iıı, hem tektim ve açıkçası şehir de çok büyük ve hani görkemli bir şehir. Çok her çok fazla turist var her yerde ve, ııı, tabii, ııı, şöyle bir durum da var, evet, mesela, eee, havalimanına gittim ilk hemen ve hani herkes Fransızca konuşuyor ve Fransızca hiçbir şey bilmiyorum sadece, işte, Bonjour veya işte hani genel basit selamlaşma cümleleri dışında.
He hı, gerçekten öyle. Hı hı. <chuckles> <laughs> Ça va, ça va bien hep aynı. <chuckles>
Ayne <chuckles> öyle, eee, ve şaşırdım, eee, yani, büyüleyici bir şehirdi benim için, biraz panikledim Evet, evet, havaalanında işte "Ne olacak, nereden çıkacağım?" eee, bir de, eee, çok böyle uzakta kalan bir havalimanından, eee, gelmiştim, işte, tekrardan, eee, ek olarak bir otobüse binmem gerekiyor vs. böyle bayağı paniklemiştim.
Panikledin mi? O havaalanına indin? He he. He he. Nasıl atlattın o ra o kısmı? Yani, neler yaptın?
Yani, o sırada, eee, tabii teknoloji o zamanlar bu kadar geniş, eee, ve hani aktif bir şekilde kullanmıyordum. Böyle insanlara sora sora, hani, eee, işte, eee, "Nereden nasıl giderim?" vs. eee Evet, evet, evet. Hı hı. Evet, evet, yardımcı oldular ki zaten böyle insanlara da bakıyordum işte, eee, "Nereye, hangi yöne gidiyorlar? Çoğunluk belki, evet, doğrudur," daha sonra emin ol Evet, emin olmak için soru sordum vs. öyle, ııı, yanıla deneye yanıla o şekilde, ııı, hallettim diyebilirim.
Hı hı. Ah! Yardımcı oldular ama değil mi? İngilizce konusunda öyle bir sıkıntı yaşamadın. <chuckles> Hı, takip edeyim bir. <chuckles> Çok da gençmişsin zaten, gerçekten çok büyük bir cesaret. 19 yaşında tek başına bir yere seyahat etmek, eee, çok da insanların başına gelen bir tecrübe değildir aslında. Peki, sen buna karar verdiğinde ailenin tepkisi ne oldu? Eee, hemen izin verdiler mi? Bir ikna sürecine girdin mi sen?
Evet. Evet, evet. Hı hı.